Mmm. Itu sampai sekarang aja aku selalu bertanya, ya, Kak. Jadi, semua yang namanya penulis pasti dia mengira tulisannya itu jelek. Jadi, tergantung iya.
Mhm. Oh, gitu, ya? <chuckles> Enggak pernah gitu, git maksudnya lihat gitu, "Ah, kayaknya oke oke juga, nih."
Enggak, enggak bi enggak bisa. Tergantung siapa yang membaca dan relate apa enggaknya tulisan itu terhadap orang tersebut, gitu, kan. Jadi, kayak aku, ya. Aku kalau disuruh baca genre, mungkin film, apa, e buku yang romance-romance, gitu, kan, ya, aku enggak suka, "Eh, jelek banget tulisannya," padahal karena aku yang enggak suka, kan.
Oke. Heeh heeh. Mhm. Oke. Jadi, kayak selera se selera masing-masing, gitu, ya?
E benar, jadi enggak bisa dipukul rata. Tapi, ada satu, sih, sebenarnya, eee, nulis aja apa yang ada di pikiran, itu, tulis aja.
Mhm.
Gitu aja, sih, sebenarnya yang pernah aku e pelajari, ya. Tulis aja semuanya. Nanti, eee, kalau kalau kita udah sering nulis, kita akan tahu, tuh, akan ketemu sendiri gaya penulisan kita seperti apa, dan akan ketemu orang yang cocok kalau memang di-publish ke publik, ya, tulisannya.
<sniffs> Oke. Oh, oke. Jadi, enggak usah enggak usah o overthinking, gitu, ya. Enggak usah baperan. <chuckles>
Benar, iya, tapi susah, sih, tetap baperan, sih. Namanya penulis, kan. <chuckles>
Oh, tetep, ya. Aku baru tahu, loh, ternyata penulis seperti itu, ya? <chuckles> Ya, ampun, keren banget, nih, Kak, topiknya. Makasih banget, loh, Kak, udah berbagi sama aku, eee, tentang e apa, gitu, yang bikin sebuah cerita itu terasa otentik. Makasih banget, ya, Kak, ya.
Benar. <chuckles> Hmm. <chuckles> Oke. Makasih juga, nih, ya, Kakak, udah mau dengerin, eee, cerita ngalor-ngidul aku. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol lagi kita, Kak. <chuckles>
Oh, menarik, kok, menarik banget. Iya iya, pasti pasti. Oke, sampai jumpa, ya, Kak. Iya.
Sampai jumpa.

Eee, pasti riset dulu dia dan dia menuliskannya itu, benar-benar menggambarkan banget kota itu, sedetail kecil apapun. Nah, itu benar-benar otentik menurut aku. <laughs>
Mhm. Oh, oke. Jadi definisi otentik tuh, sebenernya kayak gitu ya? Sa Hampir sama dengan realitanya, gitu nggak sih, Kak?
Mhm. Iya, benar. Jadi, s eee, selalu ada, eee, hal yang memiliki nilai kejujuran, gitu ya. Bukan dalam ceritanya, maksudnya, eee, seperti dia menggambarkan, seandainya aku eh dia menggambarkan sebu enaknya makanan ini, dan dia bisa menggambarkan tuh. Gimana lezatnya makanan itu, ketika digigit rasanya gurih. Ah seperti itu bener <laughs> dia bisa menuliskan itu. Makanya aku, eee, menilainya itu sih, yang namanya otentik.
Heeh. Oh, cita rasanya kayak apa gitu ya? Oke. Oke oke. Nah, kenapa, Kakak, merasa otentik keotentikan itu sangat berat di setting latar belakang cerita eee, maksudnya latar belakang lingkungan, dan karakter dari tokoh yang ada di cerita itu? Kenapa di hal itu?
Mmm, pertama ya, eee, dulu waktu sekolah, ya. Aku emang hobinya nulis ya, pertama nulis nulis-nulis cerpen, terus quote, eee, pokoknya dedan cerita-cerita lah, gitu kan. Berujung benar, fiksi. Terus, aku juga, eee, jadi senang baca nih, dari penulisan, eee, dari novel-noveler terkenal, penulis-penulis yang lumayan terkenal, sampai yang baru pemula, gitu kan. Aku baca tuh. Jadi
Mhm. Oke. Fiksi. Fiksi berarti, ya? Mhm.
eee, yang paling sulit, dan aku pernah mengalami. Itu sebenarnya menentukan pertama riset ya, bukan kalau sekarang mungkin risetnya gampang. Tinggal buka internet, atau a AI lah, gitu kan? Mungkin bisa dicari, gitu kan. Nah, kalau dulu itu sulit banget rasanya kalau untuk riset dan untuk menggambarkan benar-benar kenyataan, eee, sebuah latar tempat itu
Mhm, benar. Mhm. Iya iya, bener bener. Mhm.
itu harus menggunakan bahasa yang bisa mengena, dan dia harus benar-benar pernah ke sana. Baru baru bisa tuh.
Oke, dan setelah itu harus sangat deskriptif, gitu ya?
Bener bener banget. Kemudian, eee, tadi apa Tokoh ya?
Tokoh.